あの、ちょっとですね、私の、まあ、姉とうちの主人で、こうなんですか、ちょっと、政治的な話になると、こう、意見がこう不一致と合わなくて、なんかこう、なんですね、こう、ヒートアップしてなんとなく、こう嫌な雰囲気になるっていうことがね、毎回あるの、そのことについて、ちょっとお話聞いて、何かいいアドバイスなどがもしあれば、お教えいただけますか？
はい。 おお。 うん。 なるほど。 あ、はい。 あ、はい、もちろんです。はい、詳しくお聞かせください。
はい、あの、まあ、私のこう姉も、なんでか知らないですけど、ここ数年、結構政治にはまっていて、で、ま、こう、ま、彼女自身は、ま、私は何々派だと、ま、そういうことを言い、ってまして、で、主人は主人で、もう昔からなんですけど、結構こう政治のことになると、ま、ほんとに、なんですかね、自分でも、おどうずかね、こう、もう意志が固いというか、ま、僕はこっち派だよと。
はい。 ふん。 ふんふん。 うん。 なるほど。 うーん。
で、2人が、こう、ま、私と姉と、その、主人がこう一緒になったりすして、まあ、たまたまなんか政治の話なんかが出てきちゃった時にはですね、もう、ほんとに、ん、なんだろう、2人ともどっちかっとこう、自分の意見をこう、ん、押したがるタイプではあるので、まあ、なんですかね、ま、周りから見るとほんとにヒヤヒヤしてしまうというか
うん、ふん。 <chuckles> ああ。 確かに、政治のことになると、そうですよね。ちょっと、また、話題っていうのも難しい側面が大いにありますもんね。
そうなんですよね。なんでこう、人って政治になると、こう、うーん、なんだろう、ムキになって話すのかって、すごいおま、そうですね、まあ、みんながみんなじゃないんですけど、ん、まあ、なんですかね、なんかそういう風になるのかなって、すごい、不思議で、で、ま、どっちかってと私は主人に、あの、なんですかね、こう、あ、「ムキんなって、すう政治のことは話さないように」という風にはね、いっつも注意してるんですけど
うん。 はい。 うーん。 うーん。 あ。はいはい。うん。
で、例えば、まあ、そうですね、仕事場の人たちとそういう風にならないようにとか
うーん。
で、ま、主人も、まあ、「わかった、わかった」と言いつつ、うーん、なんか、こう、いざ、その政治の話になると、まあまあ、なんですかね、ちょっとムキになって話してるっていう時もあるので。
はい。 うん。 うん、それでやっぱりお姉様と、ま、色々い意見の不一致が出るっていう感じなんですね。
うん。 そうなんです。なんだったら私の姉はですね、その、例えばこう、SNS 上で、その、知らない人と、その、政治のことで、こう、争ったりみたいなこともしちゃうらしくって。
うーん。 はい。 ふん。 はい。 あ、なるほど。
うん、ま、ほんとに知らない人だし、知らない人同士だからもう、もう、なるようにでもなれと思うんですけど、まあ、それもね、でも、うーん、それ、ま、やらないに越したことないですよ いわゆるうん、ま、SNS 上ですけど、こう、炎上させるとか。なんだろう、そんなほんとに SNS 上で、こう、なんでしょうね、1回言い合いを始めるともうほんとに止まらないので、お互いに顔を知らない分、余計にそう、うん。
うん。 <chuckles> こうーん。 はいはい。 うーん。 そうですね、匿名だからこそっていう側面ありますよね。
そうなんですよ。なので、ま、うん、姉にもそう風にならないようにとはちょっと、うん、こう、注意したりもするんですけど、まあ、そうですね、なんだろ、こう、政治について、こう、ムキに話す人って、まあ、聞かないですよね、そんなこと言っても。
うーん。 うーん。 はい。 うーん。 なるほど。じゃ、あの、お話を伺ったところ、お姉様も旦那様もやっぱりご自身の中でちゃんとした、何でしょう、政治に対しての意見だったり、お考えをお持ちだからこそ、お2人の中で意見を食い違うっていう感じなんですかね、やっぱり。
うん。 まあ、そうですね、よく言えばそうなんでしょ、ね、きっと。ま、ただ、周りうんうん。
うーん、直接はなはい、話し合う時って割と機会があるんですか？お姉様と旦那様って。
うーん、いや、ま、たまたま、そうですね、私と、ま、主人が姉の家にこう遊びに行ったりとか、なんかそんな感じの時ですかね。で、こう、話の流れでこう政治の話になったりして。ま、その流れでも本当に、いやいやいやいや、みたいな感じでなって。で、ま、私としては、あ、こりゃまずいみたいな、なんかこう、なんかね、もう来た来た来たみたいな感じですよね、そうなると。ああ、この雰囲気良くないなと思いつつ、で、そして姉もいえいえいえ、違うでしょうみたいな。で、そもそも、いやいやいや、君は、あなたは間違っていますと。そうじゃなくて、みたいなね。
うん。 あ、なるほどなるほど。 うーん。 うーん。 <chuckles> なるほど。 うん。 確かに。 うーん。 <chuckles> うーん、なるほど。そういう時ってちなみにどういう風にその終わりというか、落ち着く感じですか？いつもって。
もう、もう本当。 うん。 うーん、そうですね。うん、結構何回かあるんですけど、どうやって終わるかな、あの、ま、私が主人を止めるみたいな時もありますし、もういいからみたいな。うん。
はい。 はあ。ああ、あ、なるほど、はい。
で、まま、主人も、ななんかね、話してる本人たちは意外になんですかね、こう、なんだろう、あんまりなんかこう、あんまり根に持ってないっていうか。だけど、見てる方としては、いやいや、まあまあの言い合いしてるからっていう。
うーん。 ああ、なるほど。
うん、ぼ、で、ま、主人としてもどっちかっていうと最後、うなんですかね、笑顔でこう終えられるみたいなところもあって
あ、そうなんですね。
うん、は、あんなに必死になって話してたのに、ま、最後私が、ま、もうやめろやめろみたいな感じになると、なんかこう、ま、そういうこともあるけどね、みたいな感じで、なんだろう、こう、最後笑顔で終わるみたいな、よくそこで笑顔が出るなと思うんですけど、私としては。うん。
うん。 うーん。 うん。 はあ。 <chuckles> なるほど。じゃ、あの、お姉様と旦那さんは当人同士はそこまであんまりっていう感じなんですか？見てる側からすると、もうヒヤヒヤもんっていう感じですか？っていうことは。
うん。 うーん、そうなんですかね。ま、どっちかっと、姉も、ま、人とそう風にわあって言い合っても、なんですかね、結構さっぱりしたところがあるので
うん。 うーん。 ああ。
案外、平気だからそうするんですかね、なんか、うん。
なるほど。てなると、もしかしたら、なんかお話聞く限りだと、一個なんかちょっと疑問疑問というか、あの、思ったのが、もしかしたらほんと、当人同士が割と楽しんでる側面もあるかもしれないです。なかなかあの、ちゃんと政治の事を話すってめちゃくちゃ難しくて知識いる事なので、それをお互いの、ちゃんと意見を持って話し合える存在がいるっていう、一個そういう、そもしかしたら思いもあるかもしれないですね。
うん。 ああ、そうですね。うん。 うん。 そうなんですかね、なんか、政治の話をするし人ってそういう感じなんですかね。私も、ま、自分自身はそこまで、あの、ヒートアップして、こう、話したりはしないので、ほんとに理解できないというところがま、ね、うん。でも、もしかしてそうかもしれないですね。なんかこう、うん。意外に、ま、政治の話をした後は、うん、私とか周りで見てる者は、もうヒヤヒヤして、もうなんかこう、うん、ま、やばいやばいみたいな感じですけど、うん、と当の本人たちは意外におっしゃられるように、こうケロッとしてるかもしれないですね。
うん。 うーん。 <chuckles> 確かに。 うん。 うん。<laughs> 確かに、確かに。 うん、確かに。
うん。
そうですね。でも、もしね、そこであのね、3人以外、例えば、ゆご友人様とかも来てそういう話に、なるのはやっぱりどうしても防ぎたいですよね。うーん。
うん。 うん。 いや、そうですね。あの、ま、知ってる私ぐらいの前だったらまだいいですけど、知らない人の前とかでそれやると、まあ、引かれますよね、きっと。ねえ。
はい。 うん。 <chuckles> 確かにそうですよね。やっぱり政治って本当、家族の中でも、ま、やっぱり価値観の違いっていうのがめちゃくちゃ、本当大きいと思うので、ね、親しい中でもね、意見が食い違ったりっても、もうざらにありますもんね。
うん。 そうなんですよね。 うーん、そうなんですよね。で、まあ、やっぱり、政治ってこう普段の自分の生活にもこう関わってくる、せいもあるのか、なので結構、だからこそ結構みんなムキになって話しちゃうのかなってちょっと、うん、思ったんですけど、うん。
うーん。 ふん。 ああ、本当ですね。もしかしたら、恐らく、なんか、ま、なんかの話の流れでそういう政治的な、お話に、えっと、ま、なるケースが多いと思うんですけど、何かそういう兆候があった時に、ん、何でしょう、逃げ道というか、別の話題にそらせる、ストックを1個持っておくといいかもしれないですね。
うんうん。 あ、なるほどね、確かにそれはいい考えですね。ま、基本的には、あんまりひどくなる前に、あ、もうこの話はやめようやめようみたいな、感じで止めたりはするんですけど、うん、まあ、それで、ま、止まる時もありますし、ま、その止めが遅いと、ま、こうエスカレートしまう、ところがあるので、うん、ちょっと早めに、そうやって食い止めるとか、もおっしゃっていただいたように、違う話にこうするみたいなことは大事かもしれないですね。
うん。 うん。 あ、なるほどなるほど。 うーん。 ああ、なるほど。 ふん、ふーん。 確かにそうですよね。やっぱり、本当にご友人様、ま、まだ第三者の方がね、もし同席した場合の事とかも考えて、ま、確かに本当おっしゃっていただいた通り、早めに止める、だったり、話題の転換がいいかもしれないですね。
うーん、うん。 そうですね。あのやっぱり、うーん、なかなかもう、火がいっぱいついてしまったものって消しにくいので、ま、小さい、細火のうちに、ま、じゃっと、消してしまうっていうところが、うーん、大事かもしれないですね。なんか今、うーん、ちょっと気づきました。うーん。
<chuckles> うん。 うん。 そう。 うん、確かに本当に正解が何でしょう、ね、政治って多分ない分、難しいですよね。どっちが正解、ん、とかないですし。
うん。 あ。 確かに。 そうですね。ま、だからこそ、ま、正解がないからこそ、みんなこう話し合ってしまうんでしょうね。うん。
うん。 うん。 そうですね。確かに、本当おっしゃる通りですね。
うん、こう、ない正解、正解にか対して、ま、その正解を、求めたいというか、うーん、という、こう気持ちはね、ま、わかるんですけどね。 うん。
うん。 うん。 <giggles> そうですよね。ま、やうん、確かに。
それをね、うん、目の前でやられた時には本当に周りがたまらないっていう。
本当ですよね。こっちがへめちゃくちゃ気使いますもんね。
ね。 そう、そうなんです。もうこっちがね、ヒヤヒヤしても、もうやめなよ、やめなよみたいな、必死にもう、もういいからいいからみたいな感じですよね。うーん、うん。
<chuckles> 確かに確かに。でも意外にとなね、あの、おっしゃった通り、当の本人同士がね、なんか終わった後に笑顔になってるっていうのは、ちょっとそれが、ね、もしかしたら楽しんでる半面もあるかもしれないんですけど、ま、ヒヤヒヤもんですね、周りからしたら。
うん。 いや、すうん、そう、そうなんですよね。周りの気持ち、ね、者の気持ちなんかもう考えちゃいないってことなんだと思うんですけど、うーん、でもそうかもしれないですね。でもやっぱり、うーん、そうやってね、争いが起こらないように、ちょっと、うん、今言っていただいたように、こう話をうまくそらす、なんかネタを1つ持っておくといいですよね。やっぱり。うん。
うん。 うん。<giggles> 確かに。うーん。 うん。 うーん。 うーん、確かにそうですね。それだったら1個ね、いいアイデアというか解決策になりそうですね、具体的な。
うん、そうですね。で、やっぱり早めにこう火は消すと。大きくなる前に消すと、というところです。
うん。 そうですね。 確かに種火の状態で消すっていうのが大事です。
ああ、そうですね。種火の状態で消すっていうことをね、ちょっと心がけて、まま、ね、旦那にもこうよく言い聞かせてはいるんで、もうね、そういうことにならないといいなと思いつつ、今日もね、いろいろアドバイスをいただいてありがとうございました。
うん。 いえ、こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
はい、また何かあったらよろしくお願いします。
はい。